Alam mo, ma-share ko lang ha, kasi simula na nagkaroon ako ng part time, um, parang, hindi ako sure kung sapat pa ba yung oras ng pahinga ko kasi Actually flexible kasi 'yong oras, so puwede ko puwede ko siyang hati-hatiin. Ah, 'yong sa trabaho 'yong sa part-time. Um, ano kasi, full time mom ako at
Mhm.
ito lang yung pinagkakakitaan ko ng pera. So na nagagawa ko siya nang umaga, tang umaga, ah, hapon 'tsaka gabi, yung part-time na 'yon. Eh, tapos yung ibang oras ay ginagawa ko sa paggawa dito sa loob ng bahay at pag-aasikaso ng aking anak. Um
Mm.
puwede mo ba akong matulungan? Paano ako makakapag-balanse ng trabaho ko at oras ng pahinga ko?
Mhm, alam mo medyo mahirap talaga 'yan 'no lalo na kapag, ah, nasa bahay ka lang din nagtatrabaho gano'n, medyo mahirap talaga siyang balansehin 'no? Pero, ah, nabanggit mo kanina na nagtatrabaho ka, flexible naman yung oras mo, tama ba?
Tama, oo.
Oo. Pero, ah, usually yung yung madalas mong oras na pagtatrabaho ano yung anong oras iyon? Kung flexible talaga siya?
Okey, um, ang start talaga niya ay 1 so, ah mga 1 to 4 nagtatrabaho ako, 1:00 to 4:00 PM sunod, um, kasi 'pag 4 susunduin ko na yung anak ko niyan sa school. Pagkatapos nyan mag-snack ako, tapos, ah, magsasaing, ayon. Ah, pagkatapos ko ng mga gawain ko, ah, balik ulit ako. So, mga, mga 6, ah, I I mean 5, 5 hanggang 7 ayon. Ah, doon naman ako sa trabaho, pagkatapos noon 7 mga magdi-dinner naman na. Ah, babalik ako nyan mga 8:30, so 8:30 hanggang 10:30 na iyan. Ah, tapos 10:30 yung tulog ko, ang gising ko naman ay mga 5:30 tapos tu ano ulit iyan, ah, ah, 5:30 to 10:30 or 10 depende kung ano kung matapos ko agad ng 10. Ah, tapos pagkatapos niyan aasikasuhin ko na sa bahay, magsasaing na ako linis, tapos mag-la-lunch na, ayon.
Mhm. Mhm. Mhm. Mm, ay iba iyon parang iyon yung nag
Tapos on repeat, on repeat siya ala ah, 1 na ulit ang balik sa trabaho, ayon.
So parang 'yun 'yung nagiging routine mo. Medyo ano talaga, tight talaga ano. Pero talaga siya as in Monday to, ah, Sunday?
Oo. Oo, always siya. Um, every day, halos every day. Oo.
Mm. So kapag, ah, kapag merong kunyari, ah, 'yung, ah, kumbaga 'yung ano mong oras, spare time mo, meron ba? I mean, ah, dun sa sinabi mong mga oras na parang, ah, wala kang ginagawa, bukod doon sa, ah, pag-aasikaso sa anak mo, sa asawa mo, or, or ah, asikaso sa bahay, meron ka pang ibang ginagawa nun?
Um, wala na. 'Yun lang 'yung talagang ginagawa ko. Ah, ‘pag 'yung mga oras na hindi ako nag-pap dun ako sa trabaho, ang ano ’yan eh, ginagawa ko na ‘yan lahat, eh. Ah, kapag nagsasaing na ko niyan, ah, inaasikaso ko na ’yong anak ko. 'Yun na 'yun. Um, kasi ang nagluluto 'yung partner ko. 'Yung partner ko ang nagluluto. So, um, ako kasi, pinagbibigyan niya ako na mag-focus dun sa ano trabaho ko, ayun.
Mm. Mhm. Anong masaya o parang, ah, o mas ayos 'no at least meron, ah, meron kang supportive na partner na talagang, ah, pin ano kumbaga, ah, binibigyan ka ng oras para makapagtrabaho din naman. Pero, ah, naranasan mo na bang al alam mo yun yung ma-burnout o kaya mag yung sobrang pagod?
Ah, burnout medyo nagawa ko na ay nangyari na sa'kin 'yan, yung talagang pati katawan ko ay parang gustong bumigay, ah, yung parang binugbog yung katawan ko. Um, ano, eh, alam mo ang ginawa ko nung nafi-feel kong parang lalagnatin ako, uminom ako agad ng gamot para hindi matuloy yung lagnat.
Mhm. Mhm. Hmm. Talagang ay, naran nararanasan mo yun dahil dun sa paulit-ulit na routine mo o meron pang ibang kumbaga nag ibang sinimulan nun?
Ayun. Ah, dati oo, lalo na kapag, ah, kasi nung wala pa naman akong part-time talaga, as in busy na talaga ako. Lalo na sa paglilinis dito sa bahay kasi wala akong ibang trabaho talaga. Ang ginagawa ko ay mag-ano lang, maglinis ayun kasi siyempre bilang isang ina kailangan panatilihin kong malinis ang bahay, at, ayon minsan nagpapa-laundry.
Mhm, hmm.
Ah, bale binabantayan ko na siya sa laundry shop, ayun. Kaya ay, eh, ano, eh, napapagod ako kasi lalo na pag nagpapa-laundry kasi nasa 3rd floor kami, tapos ang dala-dala ko pa niyan ay dalawang sako bag ng mga laundry. Biruin mo dalawang sako bag tapos taas-baba sa 3rd floor, ayun. Kaya oo nasa 3rd floor kasi kami nakatira para kasi tong ano, eh, ang tinitirahan namin ay parang isang condo, pero apartment siya, oo, ayun.
Hmm. Ang dami. Compound, ah, okey, okey, okey, oo. Hmm, oo medyo mahirap nga no, at talaga namang, ah, nakaka-burnout sa totoo lang kapag nasa bahay ka. La siyempre yun lalo na yung magkaroon ka ng ah ng ah, part-time job dib no. Pero ano ba ang pinakalayunin mo ngayon, sa oras ng pahinga mo? Ah, gusto mo ba na dahil ba nafi-feel mo na na-bu-burnout ka na or ah, mag ah, parang gusto mo lang ah, ng pahinga dahil ah, kumbaga nararamdaman mo na yung sobrang, pagod?
Ah, gusto ko talaga ng ano pahinga talaga. Kasi, siyempre bilang isang ina, bilang isang tao, eh, talagang na napapagod rin yung katawan ko. At siyempre kailangan ko rin naman talaga ng pahinga para naman makapag kasi kung hindi ako magpapahinga pano ko magagawa lahat ng mga gawain ng gawaing bahay di ba? Pati yung part-time ko.
Mhm. Mhm. Oo tama nga naman no, at naiintindihan kita dun. Pero ano ba yung pumipigil sayo ngayon, para talagang makapagpahinga ka?
Ah, ano kasi, um, ayoko munang magpahinga ng yung ano kasi project-based lang yung part-time ko. So ang gusto ko, habang mayroong opportunity ng trabaho ayun muna yung i-priority ko. Gawin ko muna 'yon habang meron. Ayun.
Hmm, hmm. Mm. So naiintindihan ko naman, 'no. Pero, ah, wala bang guilt? Wala ka namang ibang nararamdaman, kunwari hindi ka nakakapagtrabaho 'yon bang, ah, may guilt bukod do'n sa panghihinayang na nararamdaman mo?
Um, actually wala naman akong guilt kasi siyempre ginagawa ko ito para makatulong ako sa partner ko at mabigay ko yung gusto ng anak ko. Ayun. Kung
Mm. Tama nga naman. Mm.
guilt siguro sa anak, oo. Kasi hindi ako makapagbigay ng oras talaga sa kanya. Hindi ako makapaglaan ng maraming oras, um, nabibigyan ko lang siya ng oras kapag matutulog na kami.
Hmm, medyo talagang konti na lang dahil dahil din do'n sa trabaho 'no. Pero, ah, ano ba yung kumbaga ano ba yung klase ng, ah, oras ng pahinga, ang para sa'yo? Kasi, eh, kasi may mga iba na ang pahinga para sa kanila, yung talagang, ah, matutulog, 'no. Bukod doon, ah, yung pahinga nila ay parang, ah, magso-socials so social media, ganun, mag-i-scroll, yung iba pa ang pahinga, ah, kumbaga yung, kasama yung family, yung iba talaga, ah, window shopping. Ikaw ba? Ano ba yung, ah, pahinga para sa'yo?
Oo. Gusto ko talaga yung pahinga na makakahe tulog ako ng, um, at least manlang mga 3 hours? Ganon. Kasi kung ang iba kasi di ba, makapag-shopping, yun yung pahinga nila. Sa'kin hindi kasi pwede sakin yung ganyan. Alam mo kung bakit? Kasi
Mhm. Hmm. Mm. Mhm.
para sakin 'pag nagsho-shopping or pumunta ng mall, mas nai-stress ako.
Bakit? Oo.
Kasi, kapag kasama ko anak ko, siya yung tipo ng bata na hindi mapirmi sa isang lugar lang. Muntik na kasi siyang mawala, kaya na-stress talaga ako. Sabi ko kaya sabi ko, hindi siya pwedeng isama sa mga sa mall. Ayun. Oo, lalo na sa maraming tao, bawal. Bawal talaga siya. At isa pa, kapag kasama ko anak ko sa mall, ang dami niyang tinuturo. At siyempre bilang isang ina, magi-guilty ka kapag hindi mo nabili, lalo't lalo na kung wala kang pera, di ba?
Sa maraming tao 'no. Mm. Hmm. Oo nga naman, na na ano naman 'yon acceptable naman 'yon talaga na siyempre, hindi naman puwedeng or parang hindi mo mahindian kapag sila'y naglambing 'no. Pero, ah, ano ba, um, kapag gano'n ba pinagbibigyan mo ba?
Ah, um, minsan kapag may pera pinagbibigyan ko talaga siya. Pero kapag wala naman talaga, eh, wala, wala akong magagawa hinaha hinahayaan ko lang siyang umiyak <chuckles> ayun.
Mm. 'No, oh. Hmm, hmm. Tama nga naman. Pero, ah, sa 'di ba nabanggit mo kanina na, ah, everyday 'yon yung routine mong trabaho 'no, may oras ka ba ng, ah, day off since sabi mo is ano parang, ah, nai-stretch or flexible naman yung oras mo, mayro'n ka bang tinalaga kumbaga para sa'yo na, ah, scheduled na off mo?
Um, wala. Wala, wala sa ngayon kasi 'yon nga 'yon talaga yung schedule ko, kaya alam mo 'yon hirap para sa'kin na magpahinga talaga. Kumbaga ako lang kasalanan ko lang din naman na talagang pinoproblema ko yung sarili ko kasi masyado kong binubugbog yung sarili ko sa trabaho.
Mm, hmm. Mm. Alam mo, ah, kumbaga naiintindihan naman kita 'no at hindi naman talaga, ah, nauubos 'yung trabaho lalo na bilang isang magulang, 'no. Ah, pero siyempre dapat may hangganan 'no. Siguro ang unang pwedeng gawin 'no, ah, tanggapin na ang pahinga ay bahagi na ng trabaho 'no. Kapag wala kang pahinga siyempre bumabagal 'yung isip mo at ah, mas madali kang mauubos or ma-bu-burn out. Ah, ang pahinga kasi ay hindi, ah, luho or katamaran 'no. Ah, ite ito 'yung dahilan kung bakit, ah, nagiging maayos 'yung mga ginagawa mo. So, sunod 'no siguro magtakda ka rin ng malinaw na simula at pagtatapos ng trabaho. Ah, kung work from home 'no, ah, kailangan may oras ka talaga na kung kailan ka titigil. Ah, kahit, ah, hindi pa tapos 'yung lahat or meron pang dapat gawin or meron kang tina-target 'no. Mahalagang may oras na pahinga para makabawi naman 'yung isip at katawan mo. <sniffs> Ah, sunod nun, ah, pwede ka rin maglaan ng pahinga na totoo, hindi 'yung ku ah, kunyaring pahinga lang 'no. 'Yung pahinga na hindi, ah, kumbaga walang kasamang guilt at ah, walang kasamang panghihinayang. Piliin 'yung pahingang makaka nakakapagpagaan sa'yo, kung tahimik na pa pa pag pagkape mga ganyan, maikling lakad o kaya, ah, simpleng ano lang pahinga lang talaga kumbaga parang nag-me-meditate lang 'no. Tapos, ah, pwede mo rin gawing maliit o or at regular 'yung pahinga 'no. Hindi naman kailangan mahaba para maging epektibo 'no, kahit mga siguro 10-15 minutes na break talaga malaking tulong na 'yun lalo na kung tuloy-tuloy 'no. At panghuli 'no, ah, maging mabait ka naman sa sarili 'no naiintindiham naiintindihan ko naman na talagang, ah, project-base lang at maaaring mawala 'yung part-time na, ah, job mo, 'no. Pero kailangan mo rin kasing balansehin. In the end of the day kasi ikaw 'yung mahihirapan kapag, ah, kumbaga sinobrahan mo 'yung pagtatrabaho kasi baka bawiin naman 'yun sa katawan mo, no. Ang balanse kasi ng, ah, pagtatrabaho at pagpapahinga ay hindi naman kailangan na perpekto no. Ah, flexible naman 'to at pwede mong ayusin araw-araw. May araw talaga na mas maraming trabaho, may araw naman na maka mas kailangan mo ng pahinga at parehong okey lang 'yun. So depende sa scheduling mo talaga siya.
Tama. Tama nga naman. Tama. Siguro, um, alam mo kapag natapos na talaga 'yung project, talagang bibigyan ko 'yung sarili ko ng pahinga at babalansehin ko talaga 'yung, ah, trabaho na lang dito sa loob ng bahay at oras ng pahinga at oras ko para sa pamilya ko. Ngayon kasi parang ang hirap pang gawin nung mga naipayo mo. Pero siguro ngayon kapag, ah, marami na akong oras siguro mababalanse ko na talaga siya. Ayon, maraming-maraming salamat, ah, sa pagbibigay sa akin ng magagandang payo at ah, sa pakikinig ng aking problema. Ayun, muli maraming-maraming salamat sa'yo.
Alam mo walang anuman 'yun at, ah, sana nakatulong ako kahit papaano 'no. Basta, ah, unahin mo muna 'yung pahinga mo no, mas magiging productive ka kasi kapag meron kang sapat na pahinga. Paalam sa'yo at hanggang sa muli.
Oo naman.